Oo, yun nga din, alam mo napakaganda ng mga binigay mong payo. Katulad nung parang sa pagba-budget ba, kung paano namin ika-cut-cut yung mga pagba-budget. Akala mo maganda din kasi na, meron din talaga kaming <gasps> budget para magpakasal gano'n. <gasps> Siyempre sabi mo nga, hindi din naman na, ah, bumabata yung mga ah, parents namin, kumbaga gusto din talaga nilang, masaksihan yung pag-iisang dibdib namin ng partner ko. <gasps> Ah, ayun, siguro um, open naman na kami in some ways na magpakasal, pero sadyang may tamang oras lang talaga para dun. <gasps> At alam mo maganda nga talaga yung sinabi mo na, ah, magkaroon kami ng sarili or magkaroon kami ng savings para dun sa pagpapakasal kapag para kapag ready na kami ganun, kapag okey na, kumbaga eh, parang nabigay na naman kahit papaano yung, pangangailangan ng parents namin, nakapag-give back na kami, tapos may savings na din para sa bahay eh, dun na dun na yung tamang time. Antayin na lang natin siyang mag-empa mag-propose sa'kin kumbaga, <chuckles> <gasps> kasi siyempre siya din, nape-pressure din siya sa sinasabi ng lalo na kasi sa papa ko, <gasps> dun kasi talaga siya parang sinasabihan na, "Kailan ka ba magpapakasal or kailan kayo magpapakasal" <gasps> kasi ang father ko eh, at tsaka ang mother ko, pinakasal sila agad, nung nabuntis ang mama ko. Parang naano nila parang yung tradition nila na gusto nilang ipakasal agad. Kasi siyempre, nabuntis na nga naman, dun na din naman yung situation na yun. Pero siyempre iba na yung rege generation ngayon. Buti nga hindi masyadong kumukulit ngayon eh, lalo na magpapasko ay naku talaga. Hin tigil-tigilan niya talaga ako. <gasps> <laughs> Baka yun, yung hingin na ano gift sa Pasko, 'no? <gasps> Pero ayun, <chuckles> nakakatuwa na binigyan mo ko ng mga payo. Maraming-maraming salamat ha, sa pagpapaunlak. <chuckles>
Na mm. Mm. Mm. <laughs> Oo. Ah. Oo. Oo. Naku, good luck. <laughs> Good luck, pala diyan. Oo. So, ayun, 'no? Mm. Walang anuman, 'no? Pero, <gasps> yun nga, alam ko kayo pa rin makakas ano niyan eh, makakatantiya kung <gasps> kailan niyo siya, gagawin 'no? So, good luck.